Te cuento que, bueno, quisiera como encontrar esta resiliencia a veces frente, a estos cambios inesperados que de repente, bueno, no sabemos cómo por qué pasan y todo esto, te cuento que, yo me mudé a otro país, entonces como que de repente le echo todas las ganas de verdad, y pienso de que todo va a salir bien, le estoy echando ganas, pero no sé, como que, hay veces que, aunque le eches como tantas ganas, no, como que no se ve reflejado tan rápido y a veces me desespero mucho, o sea, como que me llega esta frustración y digo: "Estoy siendo, pues, súper positiva casi todo el tiempo", de repente, pues, sí me exalto y digo: "Ay, ya quisiera como no sé qué hacer, como regresarme o, o hacer algo como más, pues, no sé, porque a veces como que sí de trato de entender el sistema de, pues, de este nuevo país, trato como de de ver el lado positivo y todo esto, pero es difícil, o sea, es difícil que, qué bueno, de repente sí tengo a mi esposo que me ayuda a hacer algunos trámites y todo, pero luego él no está conmigo, pues, todo el tiempo, yo tengo que arreglármela sola y pues es difícil. <chuckles>
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey, sí, sí, claro, te te entiendo, te entiendo. Eh, pues, me me gustaría tener un poquito más de contexto, para ver qué qué podemos hacer, eh, ¿cuál es, eh, la meta que tú tenías?, por ejemplo, al al ir a este nuevo país y y también, eh, bueno, si se puede saber, ¿cuál cuál es el país?, eh, ¿ha hablas otro idioma?, por ejemplo, o ¿qué es, eh, lo lo que sientes que te está como poniendo trabas?, más que nada.
Pues sí, fíjate que estoy, o sea, justamente me acabo de cambiar a Estados Unidos, me casé, entonces fue como un cambio supergrande para mí porque, bueno, yo estaba terminando mi carrera, entonces yo dije: "Bueno, voy a poder como ejercer", según yo, "voy a hacer solo un curso y voy a ejercer allá", y yo como que lo veía muy fácil porque tengo una amiga que ella se vino por beca, bueno, una visa de trabajo. Entonces, pues luego, luego haz de cuenta que hizo solo un curso y empezó a ejercer superrápido. Lo que yo, la verdad es que yo desconocía y fue como que me dio un choque en la pared, porque obviamente a ella le ofrecieron esta visa de trabajo y fue como que la empresa hizo todo por ella. Y yo cuando me vine, pues fue porque me casé, fue algo superdiferente el tema de mi migratorio. Entonces, cuando yo llegué, pues fue como que, yo me acuerdo que fui a pedir un trabajo en una clínica y me dijeron: "Claro, puedes trabajar, pero pues tienes este, este y este y este y este así". Mira, me dieron una lista como de 20,000 cosas que yo dije: "Oh, solamente esto necesito para trabajar". O sea, sí puedes trabajar, pero pues tienes que hacer como un checklist de todo lo que requerimos. Y la verdad es que dije: "No inventes, o sea, es demasiado". Y pues sí, la verdad es que sí hablo también el inglés, o sea, también eso me ha ayudado mucho, pero no lo hablo todavía tan fluido. Siento que, obviamente, tengo que mejorarlo bastante.
Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Okey, okey. Pues mira, eh, yo encuentro eh, algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, lo último que mencionas, del inglés, eh, pues eso ya si si tú consideras que ya lo hablas bien, porque lo dijiste muy confiada, el resto es solo práctica. O sea, ahí sí no hay de otra. Es pura práctica, y y que salgas, y que hables. Este, o sea, a veces, quizá las personas de Estados Unidos, podrían, eh, ser un poquito, eh, menos receptivas, eh, con con tu acento, por ejemplo. Pero igual, es, eh, algo por lo que tienes que pasar, vaya, para
Sí. Sí, ujú.
para, pues, tener un dominio del idioma. Al final de cuentas, hay algunas cosas, que son como son. Ah, pero, bueno, la verdad, yo yo digo que eso es sólo de práctica. Entonces, no mm, no me no me gustaría, vaya, que te presiones como mucho. Específicamente, hablando de del idioma, ¿no? Y y segundo, mencionabas que Eh, bueno, no sabías, y eso está bien. Lo de lo de que a tu amiga le dieron la visa, por, eh, de trabajo directamente. Que ella que la empresa hizo todo por ella. Y bueno, en tu caso fue muy diferente. Está bien, o sea, no s no sabías. A final de cuentas, mm, pues así así pasan las cosas. Y y, uno se da cuenta de de cómo son las cosas en realidad, y hay que trabajar sobre ello. Ah, hablando de del de la lista esta, por ejemplo, que que dices que te enseñaron, así como 20000 cosas. Ah, ¿e es algo alcanzable para ti o o, mm, o que es precisamente? Eh, vaya, ¿te abruma que sea tanto? Eh, ¿hay algunas cosas, que sientes que no podrías conseguir? ¿O es más bien que los trámites duran mucho? ¿Qué es, eh, precisamente lo que sucede con eso?
Sí. Sí. Siento que me abruma demasiado, y que los trámites son ay bastante largos. O sea, te lo juro que ya ahorita estoy como bien cansada de No sé, de todas las cosas que nos ha tocado hacer, justamente, por los papeles migratorios, y así. Como que el otro día le dije a mi esposo: "Ya. O sea, de verdad, ya que me digan, por favor, si sí o no. Porque ya me tienen harta". O sea, <laughs> como que ya estoy tan enfadada de todo. Y me dice: "Uy, eso que no nos hicieron entrevista, y todo eso", que hay gente que sí la hacen. Entonces, sí le digo, como: "Bueno, sí. O sea, hemos tenido hasta hasta suerte, de que ha ido como todo fluyendo bien, pero es demasiado". O sea, imagínate que me pidieron hasta vacunas, de cuando estaba niña. O sea, le tuve que llamar a mi papá, y y era de que 2 opciones, o las encuentras, o aquí, te vamos a poner todo, desde antes. Y justamente, yo le pedí a Dios, de verdad, que dije: "No inventes. O sea, que mi papá, ojalá las encuentre, porque si no, me van a tener que poner como 1000 dosis de vacunas". Y la verdad es que yo no me gustan las vacunas. Pero bueno, es a fuerzas, entonces, no es que quieras. Y me acuerdo que yo le dije: "Pá, porfa, necesito que las busques. No sé, hasta abajo de la tierra, pero quiero que las encuentres, porque si no, me van a poner un montón de vacunas. O sea, mínimo van a ser como 8". Y ya, de que: "No, no te preocupes". Y yo, así de que hablándole todo el tiempo.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. No. Ujú.
Afortunadamente, las encontró, y fue como wao. O sea, me dice mi esposo: "Eres súper o suertuda". O sea, de verdad que que así era de que me estaban llamando cada semana los de migración, de que: "Y, ¿ya está listo para que te apuntemos para la vacuna?". Y yo: "No. Ya casi la encuentran. Tranquilos, ya yo les aviso". Pero sí me dieron como un un momento límite, y sí dije: "Bueno, ya. O sea, al menos esto está funcionando bien". Y, pues, ya. O sea, como que hay cosas que sí van bien, pero otras que me abruman muchísimo.
Ujú. Mm, ay. Ujú. Ujú. Claro. ¿Y y cuáles? Pues mira, o sea, eh, qué bueno, ¿no? Por lo menos, em, me me gusta pensar que no siempre es, o blanco o todo blanco o todo negro, ¿no? Afortunadamente, eh, tu papi te puede ayudar con esto, y hasta hasta tu esposo reconoció que tienes suerte, mira. <laughs> Entonces, hay que hay que agarrarnos hay que agarrarnos de esas cositas, que aunque parezcan pequeñas, y y y pues no quiten el hecho, de que hay otros trámites que pues, faltan por resolverse, también hay que hay que tratar de ver un poquito las cosas, mm, pues, como bien dices, eres positiva, pero, eh, sin sin dejar la positividad de lado. Ah, entonces, ahorita, ¿qué es específicamente lo lo que falta? Eh, ¿di dirías que faltan de como muchos meses, para que tú puedas empezar ya a ejercer?
<chuckles> Sí. Sí, fíjate que, me hicieron, bueno, no me hicieron, es como que yo tuve la opción de meterme a un curso para ser enfermera, que, o sea, también lo vi viable porque si yo, por ejemplo, ejercía mi carrera acá eran 4 años, y se me hacía muchísimo tiempo, más la especialidad. Entonces sí dije: "no, se me va a ir la vida, voy a terminar teniendo 40 y yo apenas empezando a ejercer", no, la verdad es que sí dije: "mejor me voy a meter a esto de enfermería, son 2 años, mm, pues, no es tanto", me revalidaron muchas materias porque en general creo que eran 4 años, o sea, de de la pura carrera de enfermería. Entonces dije: "bueno, al menos ya no es tanto tiempo, voy a empezar a poder ejercer y pues sí", o sea, tal vez, no sea de doctora, pero bueno, es algo como similar de, del sistema de salud.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Mm, okey, entonces, e en este momento eh, vaya, si lo ponemos así, objetivamente, ¿te faltarían 2 años para poder ejercer finalmente?
Mm, sí, como año y medio más o menos. Por el tiempo, que ya llevo ahorita haciéndolo.
Mm, okey, okey, ¿y cómo te cómo te pone esta idea? Es decir, ¿te hace sentir menos frustrada? O quizá, te hace sentir como un poco insatisfecha.
Sí. Fíjate que, siéndote sincera, sí, menos frustrada, porque sé que ya voy a poder ejercer acá, y sé que, pues, les va bien. O sea, yo la verdad es que tal vez, yo tenía una erró una idea muy errónea de las enfermeras, porque en México, la verdad es que les pagan súper poquito. Pero bueno, aquí la verdad, es que todos los trabajos, sí son bien pagados. Y yo, fue cuando que Bueno, investigué y dije: "Ah, bueno, les pagan bien". Pero en cierta parte, sí digo: "Ay, ¿será que mejor me aviento, para ser otra vez Doctora? Aunque sean tantos años, pero siento que va a valer la pena". Pero es que también es mucho. Como que hay veces en que sí me animo, otras veces en que no, y digo: "No, ya, relájate. Quédate donde estás".
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey, okey, ¿y cómo te sientes con esa idea?
Mm, fíjate que bien, porque, mm, sé que voy a tener el tiempo que antes no tenía, porque cuando trabajaba en hospital, antes, era muy cansado y siempre estaba como bien agotada, y sé que acá, bueno, respetan bien tus los tus horarios, lo pagan bien, puedes tener como más una vida, cosa que antes, pues, no tenía, como que hay pros y contras, de repente, sí me animo mucho, pero digo: "Bueno, no voy a hacer tal vez el rango que quería, pero pues voy a estar al menos siendo enfermera". <laughs>
Mm. Ujú. Sí sí, pues, mira, y y además, eh, bueno, supongo que te gusta todo esto relacion relacionado a la salud y poder ayudar. Ay.
Ay, sí, me encanta. Sí, me gusta muchísimo, más los niños, eh, y de verdad, si yo yo ya, cuando ya pueda y quede terminado, sí me voy a como, otra vez, redirigir al campo de de pediatría, porque sí me gusta mucho estar con los niños.
Ajá. Okey, okey. Pues, mira, eh, me da gusto me da gusto, o sea, eh, al al principio de la plática sí te escuché como, eh, pues, un poco estresada, y ahorita ya te siento más ligera y me da mucho gusto, em, pues, mm, a así así es, ¿no? A veces las cosas que quizás no son, eh, como esperábamos, en cuanto a todo, ¿no?, eh, pero, pues, siempre siempre está como esa iniciativa muy humana, siento yo, del querer, ah, hacer lo que lo que se pueda, con lo que se tenga, y lo lo veo muy positivo, o sea, a final de cuentas, estás en en este país que que, pues, es está bien, Estados Unidos y y estás casada, tienes esposo, tu familia te ayuda, eh, y bueno, a pesar de todos estos trámites, mm, pues, eh, yo siento que que vas bien, entonces, eh, síguele dando, no q no no permitas que que el mundo te te apague, y, pues, igual, eh, acuérdate que nunca es tarde.
Cierto. Mucho, sí. Así es, oye, me encantó hablar contigo, de verdad, me dio como muchísimo ánimo, y así como que hay otra perspectiva muy grande, me gustó, de verdad, que me hayas escuchado y darme estos consejos tan buenos que, sí me hacían falta, eh, de verdad te lo agradezco.
Gracias a ti, linda tarde.